คืออยากนั่งดูซีรีส์ยาว ยาว ไม่มีเวลา <laughs> เออ อยากจะนั่งดู ใช่ อยากอยู่แบบดูยาว ๆ อย่างเงี้ย ไม่มี เออ ไม่มีเลย อย่างเงี้ย เออ
อืม โอเค ๆ เอ่อ ไม่มีเวลาใช่ไหมคะ? อะฮะ ๆ เข้าใจค่ะ อะฮะ อ๋อ ก็ แล้วเราก็แบบทำงานแบบเต็มที่ใช่ไหมคะ? แล้วเรา เราทำแบบนี้ได้ไหมคะ? เหมือนว่า เออ เราก็แบ่ง แบ่ง ท การทำงานเป็นช่วง ๆ เนาะ แล้วเราก็เหมือนบอกกับตัวเองว่า ถ้าเกิดว่าเราทำงานครบตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ย เราจะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยไปดูซีรีส์ได้ 10 นาที แล้ว แต่จริง ๆ อะ เข้าใจนะ ถ้าไปดูแล้วมันติด ใช่ไหม มันติดลม ๆ อืม อา แต่ทีเนี้ยเราก็จะต้องมีวินัยแล้วก็ใจแข็งค่ะ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย เราก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบ แล้วเราก็จะแบบ งานก็จะไม่เสร็จด้วย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา สมมุติเราดูซีรีส์ค้างไว้เนาะ เราอาจจะบอกตัวเองก็ได้ค่ะ ถ้าไปทำงานต่ออีกชั่วโมงหนึ่ง จะอนุญาตให้กลับมาดูต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง ๆ แล้วมัน ถ้าเกิดมันแบ่งเหมือนช่วง ๆ เนาะ มันก็จะยังได้ดูซีรีส์ด้วย ใช่ไหมคะ แล้วก็งานก็เสร็จด้วย เหมือนมันมีแรงจูงใจอะเนาะ อา ก็เราก็จะใช้เหมือนเป็น เขาเรียกอะไรนะ ได้ ได้พักอะค่ะ คั่นเวลานิด ๆ อะค่ะ อืม
ใช่ เออ อุ๊ย! <laughs> ใช่ ใช่ นั่นน่ะสิ เออ อ๋อ เออ ๆ เหรอคะ? อุ๊ย เออ ๆ เออ อุ๊ย น่าจะได้ แต่ 10 นาทีนี้ไม่น่า จะไหว งั้นขอเป็นสักแบบครึ่ง EP. ได้ไหม? EP. หนึ่งสัก 40 ได้ไหม สักครึ่ง EP. ยี่สิบ นาที ยี่สิบ นาทีได้ไหม? เออ น่าจะได้ไหม? เออ
เอาสัก สิบห้า ก็ได้ EP. หนึ่ง สี่สิบห้า อา อา ก็อันนี้ก็คือ ส เราต้องมี เราต้องมีเป้าหมายในการทำงานของเราก่อนเนาะว่างานของเราอะค่ะ เราอยากให้มันเสร็จแค่ไหน ใช่ไหมคะ ถ้าเกิดงานของเราเนี่ย มันแบ่งเป็นช่วง ๆ ได้ ใช่ไหมคะ แล้วมันก็เสร็จเหมือนเดิมน่ะแหละ 12 ชั่วโมง แต่ว่าเราแทรกซีรีส์เข้าไปเนี่ยค่ะ มันก็อาจจะกลายเป็น 13-14 ชั่วโมง ใช่ไหมคะ แต่เราก็ได้ทั้งงานด้วย แล้วเราก็ได้ซีรีส์ด้วย ใช่ไหมคะ อา
เนาะ เออ ๆ ๆ อืม ๆ ค่ะ อา ๆ อืม เนาะ เออ อันนี้ไอเดียดี๊ดีค่ะ ใช่
ใช่ แทนที่เราจะทำ แทนที่เราจะทำยาวยืดไปทีเดียว ร่างกายเราก็ไม่ไหวด้วยนะ เหนื่อย
ใช่ ๆ ใช่ อืม จริง ก็ตอนแรกก็คิดว่า อุ๊ย ทำให้เสร็จเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยดู อย่างเงี้ย ก็บึบ ไม่เคยเลย ไม่เคยเดี๋ยวค่อยได้ดูเลย เพราะว่าพองานเสร็จเดี๋ยวก็ อะ เดี๋ยวก็มีงานบ้าน เดี๋ยวก็มีงานลูก อย่างเงี้ย มันมีสอดแทรกมาหลังจากงานของเราเสร็จเนี่ย โอ้โฮ ก็เลย ไม่มีเวลาให้ ให้ซีรีส์ของเราเลย เงี้ย คิดถึงหน้าหล่อ ๆ ของพระเอกซีรีส์ ก็ไม่มีลา แต่ถ้าคุณบอกว่า อุ๊ย แทรกไปเนาะ อย่างเงี้ย เอาเปิดอีกข้าง ๆ หนึ่งเลยแบบ แบบแท็บเล็ตข้าง ๆ อะ เปิดหน้าจอไว้ อย่างเงี้ยเนาะ อา ทำงานของเราไปสักพัก แล้วก็ต่อ เออ หรืออะไรดีคะ? ได้ ๆ
ใช่ไหมคะ? อา อะฮะ อา เออ เออ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม อา หรือ หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะ เห็นคุณบอกว่า คุณบอกว่า มี มีไปทำงานบ้านใช่ไหมคะ? อาจจะไปล้างจาน อาจจะไป อา ทำ ทำ กวาดบ้าน หรือไม่ก็ไปทำ อ่า ขัดห้องน้ำ หรืออะไรก็ว่าไป คุณมีเวลาไปทำงานบ้าน ใช่ไหมคะ ในระหว่างนั้นน่ะค่ะ เราก็สามารถที่จะเอาแท็บเล็ตไปเปิดดูซีรีส์ได้นะคะ ดูไปด้วยทำงานบ้านไปด้วย อันเนี้ยได้ 2 ต่อเลย
อะฮะ เออ ๆ อืม อ้าว

อา เพราะว่าคุณมีโอกาสได้พักไง
อืม เนาะ เพราะว่ามันเหมือนกับ มันเหมือนกับเราแทรกสิ่งที่เราชอบลงไปด้วยไง ใช่ไหม ทุก ๆ สอง ชั่วโมงอะ แล้วเราได้ดูสิ่งที่เราชอบ ไรเงี้ย มันก็ เออ เหมือน เหมือน เติมแรงจูงใจ เติมพลังในการทำงานให้ด้วยจริง ๆ แหละค่ะ ทำไมแบบว่า เออ ทำไมเราคิดไม่ออก? สงสัยเราจะเครียดจนเกินไป ปั่นงานจงแบบว่า เออ เออ
ค่ะ อือฮึ น่าจะ น่าจะเครียด น่า จะเครียด อ อืม น่าจะแบบว่าทำ ทำงาน
มัวจะแบบว่ามัวแต่ปั่น เฮ้ย ต้อง ส ปั่นให้เสร็จ ปั่นให้เสร็จ ปั่นให้เสร็จ เราจะได้ดูหนัง อะไรอย่างเงี้ย ปั่นแม ส ปั่นให้เสร็จ เราจะได้ดูซีรีส์ แต่มันไม่เสร็จสักที อะไรอย่างเงี้ย ก็เฮยไม่ได้ดูเลย อย่างเงี้ย อืม
อืม อา ใช่ค่ะ อา เห็นไหม เราก็จะไม่ได้ดูซีรีส์ไป แล้วก็กลายเป็นว่า เราก็ขาดแรงจูงใจ แล้วเราก็หมดกำลังใจแล้วทีนี้ แบบ โอ๊ย ไม่เสร็จสักที ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดในระหว่างวัน เรา เรายังได้รู ได้ดูอยู่บ้างเนาะ คิดว่าวันหนึ่งน่าจะได้สักเรื่องหนึ่ง อะค่ะ เพราะว่าถ้าสมมุติเราแทรกไป อ แทรกไปทีละ 0.5 ชั่วโมง ใช่ไหม อ่า เพราะว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ย มันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1.5 ชั่วโมง ใช่ไหมคะ อา 1.5 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง ไม่น่าจะเกินนี้เนาะ อะ อาจจะแบบว่าพอเราแบ่งเป็นซอยย่อย ๆ เนี่ยค่ะ เออ เราก็อาจจะ ได้เนาะ เออ นึกถึงสมัยก่อนอะค่ะเวลาที่เราดูที ที่เราดูทีวีอะ แล้วเราจะต้องรอข้ามไปอีกอาทิตย์หนึ่งอะ เพราะว่าเขาฉาย อ ไม่ ไม่ ไม่ต่อเนื่องอะ เรายังรอได้เลยอะ ใช่ไหม? อา
ใช่ จริง ๆ <laughs> ใช่ ๆ มัน อืม ๆ นั่นแหละ เดี๋ยว เดี๋ยวต้องไป ใช่ ๆ คิดว่าได้ เออ อ้อ ใช่ไหม? ใช่ ๆ ใช่ อันนี้รอ 2 ชั่วโมงเอง ทำไมจะทำไม่ได้ อะ เดี๋ยวจะฮึบ ๆ ค่ะ เดี๋ยวจะไปจัดตารางเลย อา เดี๋ยว เดี๋ยวจะไปจัดตารางให้เรียบร้อยว่า อะ ตั้งนาฬิกาเตือนเลยว่า 2 ชั่วโมงปุ๊บ อะ ได้ จะได้ดูหนังแล้วทุก 2 ชั่วโมง อะไรเงี้ย เออ ด ได้ดูซีรีส์แล้ว เออ อันนี้แบบค่อยมีแรงกำลังใจในการทำงานแล้วค่ะเนี่ย ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ แบบเนี้ยค่ะ เดี๋ยวจะเอาไปปรับใช้นะคะ คิดว่าน่าจะเวิร์กแหละ น่าจะทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานเยอะเลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ใช่ อ อืม แบบฮึบ ๆ นะคะ ถ้าเทียบ อืม ค่ะ